Premesso che io non sono né un'esperta di fitness né di alimentazione, uhm, io posso dire se una persona in realtà, non ha tanta voglia di andare in palestra, perché poi c'è anche questo fattore, a volte la palestra non piace, l'alternativa è trovare u una p attività sportiva che ti possa piacere
Sì. Mh, sì no, mai fatto. Mh-mh.
oppure anche muoversi un po' all'aria aperta, se la città o il paese in cui vivi te lo consente. Per esempio: ehm, camminare, che tra l'altro non solo fa bene al corpo, ma fa bene anche alla mente, perché aiuta molto a riflettere, potrebbe essere per esempio, un'ottima mossa per se vivi anche in una città o magari anche in una zona della città che ti piace dove puoi anche permetterti di fare 2 passi
Certo, sempre e comunque. Sì. Sì. Certo, e perché diciamo bisogna anche trovare <chuckles> delle città che si confacciano un pochino ai desideri di altrui. Ehm sì.
Sì. Esatto. As